'Yun.
Iyon. Magandang hapon.
Magandang hapon din. Oh, pareho pumantay, pumantay.
<chuckles> 'Di ba, 'di ba? Kamusta naman? Oo, medyo pahapon na, tanghali. <chuckles>
Ha hapon din ba sa'yo? <laughs> Ay, oh, okey naman. Eh, tawag dito kakatapos ko lang magtrabaho, eh. Ba't ka ba napatawag, ah? <chuckles>
Oo. Kumusta naman trabaho?
Ay, eh eh, alam mo na, wala namang wala namang masaya sa trabaho, eh. <laughs> Parang ano, eh, masaya lang sa trabaho 'yung ano, eh, 'pag sumesuweldo ka na. <laughs> Ah, 'yung pera. Pero, okey lang naman kasi ano tawag dito, nakakausap kita. May kaibigan akong nakakausap, 'yun! <chuckles> Di ba? Oo. Bit binabalanse ko 'yung oras ko sa trabaho pati sa kaibigan. Oh, 'di ba?
Kumba Oo, 'tsaka ano break time. <chuckles> Kombe Na ngo ayan, oh. Tama Kuwan. Wat
Ikaw ba, kumusta ba? Kumusta ba ang ano, ang araw natin ngayon?
Okey naman, ah, maganda yung ano panahon. So
Maaraw ba d'yan ngayon? Maaraw?
oo, pero maano malamig ang hangin, so, presko.
Ba't gano'n pa parang, pareho lang yung panahon natin, malamig din dito ngayon. Oo, 'di malamig na nga dito. Maaraw pero malamig-lamig pero, oo, mase
Oo, no? <laughs> 'Di ba? mainit ba d'yan? last week mainit dito, eh.
Dito 'no nung nakaraan kasi ano malamig, pero ngayon maayos-ayos kaya masarap yung uwi ko galing trabaho, alam mo yun, 'di ba, kaya
Oh. Ayan. Maganda yan, matanong kita.
Oh, sige sige. Ano ba yun?
Pa'no mo naman binabalanse ang oras sa trabaho at oras para sa kaibigan?
Ah, ay! siyempre, tawag dito. Matik na yun 'di ba? Dapat balanse talaga yun, kasi di naman pe-pwedeng
Mm.
puro ka trabaho, di ba? ang meron ka ng
Tama. Pero parang minsan na ano 'no, Nakakalimutan natin.
Ano yun? Yung ano?
Yung pagbalanse 'pag masyadong busy, kumbaga.
Ako naman nababalanse ko tam mo, eh, na na kinakausap pa kita bilang kaibigan ko. <laughs>
Oo, nga, 'no? Medyo medyo mas magaling ka siguro kaysa sa'kin. Kasi ako ano, eh, nakakalimot minsan, eh. <chuckles> Oo.
<laughs> Ganun ba? Kaya pala na ngayon nagtat nagtatampo na tuloy ako sa'yo. Kinakalimutan mo 'ko, nawawalan ka ng oras sa'kin. Nagganun, eh, 'no? <laughs> Kailan ba tayo ma ano, kailangan mag-get together naman tayo, puro ka trabaho, eh.
Ayan. Nandito na ako, wow, huwag kang mag-alala. <laughs> Oo, nga, eh, 'no? Kailangan, eh.
Nali <laughs> ako naman meron sabihin mo lang sa'kin kaibigan kita, eh. Oh, 'di 'pag sumweldo ko libre kita. <chuckles> Ganun, eh, 'no? Pero balik ko lang yung ano, yung tanong mo kanina. Dapat talaga binabalanse, 'di ba? Kasi alam mo ba yung tinatawag na 'pag puro ka trabaho mabe-burnout ka naman, 'di ba?
Kailangan pera. <laughs> Oh, sige pautang. <chuckles> Sige, sige. Mm. Oo, tama naman. Ayaw naman natin yun 'no?
Uy, siyempre kailangan may g good time, good time din 'di ba? May oras sa kaibigan ba. O, ikaw ba, ikaw ba? Pa'no ba, pano bang ano mo, pa'no bang diskarte natin diyan sa ano pag-balanse mo?
Oo. Tama, tama. Sa 'kin, since ano medyo magkakalayo-layo kami ngayon, eh, mga kaibigan. So, parang gan'to nalang 'di ba? Parang, chat-chat tapos
Hmm. Oo. Video call, ganun.
video call, oo.
Mm.
Ayun, sa 'min ngayon nang iba kong mga kaibigan. Kasi ano, eh, mga busy sa trabaho, 'tsaka malalayo.
Hmm. Tama, tama. Tama, tama.
Mahirap mag-ano magkita-kita ng personal. Pero, yun naman nag-aano, laging may nagte-text, araw-araw.
Yun, yun.
Tapos, yan video call minsan-minsan, 'di ba?
Teka lang, ma-kumusta ko lang, kumusta nga pala si kumusta na nga pala si partner? Ah, okey naman? Okey, naman kay
Pero mi oh, sige. Si partner, ayos naman.
Okey naman kayo? Hindi naman siya ano, 'yon! Dapat lang, baka mamaya wala bang nag-text sa'yo na ano, hindi ka ba nahuhuli? <laughs>
'Di pa naman nag-aaway. <laughs> 'Di ba? Wala, good boy ako.
Yun, yun, dahil nga na si na na natanong ko lang sa'yo si partner kasi, hindi ba siya hindi naman siya nakakaapekto sa'yo? Kumbaga, hindi ba siya nagagalit 'pag halimbawa trabaho ka, tapos, bini-video call mo yung mga kaibigan mo, ako. Alam mo yun? Chat, chat, paano mo siya nabibigyan ng atensyon pa, sa oras? Hmm.
Hmm. Mm. Hmm. Ganun din. Siyempre ano una mo na si partner, 'di ba, priority 'yan, eh.
'Yon, yun.
So, meron na kaming ano, nakalaan na oras, sa araw-araw para mag-video call.
Tama. Tama, tama. Mm.
Mga ano, mga hapon paglabas niya ng trabaho, ayan matic na 'yan naka-Facetime na kami, kwentuhan niya ako kun kung anong nangyari sa trabaho. Yung mga asungot sa trabaho, chika-chika kami, 'di ba. <chuckles> Para maano, mawala yung stress niya.
Ta Oo. Yun. Tama, tama. Yun. <laughs> Oo. Tama, tama. Ay, maganda naman pala yun.
Tas ako naman, nakikinig lang. <chuckles>
Maganda yung strategy mo. Kasi, dapat meron talagang, yung tinatawag ba na ano, prioritization, di ba?
Oo. Oo.
Baga, may oras ka sa trabaho, sa kaibigan. Pero, syempre
Mm. Sa ka-ibigan 'no?
Sa ka-ibigan, tama. Yun, nadali mo.
Oo. Kayo ba ni misis mo, musta?
Ah, okay naman, tawag dito, alam mo na, ah ay, syempre naman, eh, ano yun, ano yun, ah, ah, number 1 yun, 'di ba?
Binibigyan mo ng oras? <chuckles> Yaan. Ayan, tama.
Kumbaga nasa ano yun, nasa una, una sa listahan yun, oh, di ba? Boss ko yun, eh, boss oo, <laughs> di ba? Boss ko yun, eh, siyempre siya muna.
Oo, sa pinaka-ano yan, pinakatuktok. Ayan ang boss talaga, di ba? <chuckles> Mahirap galitin si boss. <giggles>
Ah, oo 'di ba kinuwento ko sa 'yo nung nakaraan. Oo, 'di ba, nakita may nag-text sakin, kaibigan <laughs> 'di ba? Oh, buti nalang nagkabati na kami. Oh, 'di ba, sabi niya, sa oo, sabi niya sa akin ganito
Oo. <chuckles> Ayan, buti naman.
Bigya ako muna ang i-prioritize mo. Bago 'yang mga tropa, tropa mo na 'yan, oh.
Hmm. Oo.
'Di ba, nanginginig ako nun, nanginig ako nun sa takot. <laughs> 'Di ba? Oh.
Tama. <chuckles> A
Ba't ikaw hindi ka ba nanginginig sa takot 'pag sina sinermonan ka ni boss mo?
Palagi.
Oh, 'di ba, oh.
'Di ba, tapos 'pag ano, yung alam mo na nagkamali ka tas narealize mo, 'di ba?
Oo.
Kahit wala pang sermon, ayan, manginginig ka na 'di ba. <chuckles>
Pi pinagpa tumatagaktak na yung pawis mo 'no, sa nerbyos, 'di ba. <chuckles> 'Di ba, pati ano lang kasi, 'di ba, sa katotohanan, dapat naman talaga i-prioritize natin yung mga bagay-bagay, lalo na yung trabaho.
Oo, tumatayo na yung balahibo mo. <chuckles> Hmm. Oo.
Di ba?
Tama.
Kasi yung trabaho natin yun lang nagbibigay sa'tin ng kita, yung kumbaga.
Mm.
Paano ko ba sasabihin 'to, yung kaibigan kasi, kaibigan lang 'yan.
Hmm.
Pero, 'di naman sila yung magbabayad ng mga bills mo sa bahay, eh.
Ng mga bills natin, eh, 'no? Oo, tama.
Oh, 'di ba? So, dapat alagaan talaga natin yung trabaho, 'di ba?
Oo, dapat ang kaibigan natin ano yung mga nakakaintindi naman 'di ba, na kailangan natin magtrabaho.
Mismo, mismo.
Tsaka, siguro mas maganda na rin yung mga kaibigan natin ano, yung mga nagtatrabaho din, 'di ba?
Ah, siyempre, siyempre.
Para tugma. Kasi 'pag hindi sila nagtatrabaho parang mahirap, eh. <chuckles>
Alam mo nabanggit mo yan, yung hindi nagtatrabaho na kaibigan. Kasi
Hmm.
kumbaga, may mga panahon tayo nun na tayo nagtatrabaho na nun, 'tas, wala naman meron tayong kaibigan na walang trabaho, 'di ba?
Mm. Oo.
Parang ang iniintindi lang palagi, kaibigan, tropa, alam mo yun, mga inuman, ganon, happenings, 'di ba?
Mm. Tama, 'di ba?
Ang nangyayari kasi dun parang ayoko namang alam mo yun may ayoko ng cric criticismo eh, 'di ba? Pero minsan
Mm.
'Di ba, hindi mo maiwasan, eh, na alam mo yun na
Oo. Kailangan mong i-ano, i-criticize talaga.
'Di ba na, kailangan parang gusto mo siyang sabihan na, "Uy kaibigan, baka pe-pwede namang hinay hi galaw-galaw tayo di ba?" 'Di ba, di ba?
Galaw-galaw tayo. <laughs> Oo. Tama tsaka ano as, ah, as, tunay na kaibigan, kailangan tayo rin ang magsasabi sa kanila, 'di ba, na "Uy yung mga ginagawa mo, hindi na hindi na siguro maganda 'di ba? Medyo, ano, tumatanda na tayo hindi naman pwedeng, ah, party party nalang araw-araw, 'di ba?"
Oo. Yun, 'di ba? Oo. Oo. Mismo, ayun nadali mo. Na nadali mo, nadali mo. Nada
Pero ano naman kung gusto niyang mag party araw-araw kailangan balanse pa rin.
Ah, hindi, pati siya't sus s diskarte niya na 'yun, 'di ba?
'Di ba? Ay. <chuckles> Oo.
Diskarte niya na 'yun.
Pero kung puro party lang, tapos hindi naman nagtatrabaho.
Ay. Ayoko niyan.
Tapos 'di ba, umaasa lang sa iba, pangit naman 'yan.
'Di ba? Kasi parang nabanggit mo 'yan, 'no, nabanggit mo 'yan.
Mm.
Parang ano nga, eh, parang tinamaan ako nung sinabi mo 'yan, eh, party party. <laughs> Ga Hindi, kasi dati ganiyan din ako. Parang, parang dumaan tayo do'n 'di ba?
Oo. Bakit naman, bakit? Oo, ako din naman. <chuckles> Oo. Pero 'yun na nga ang ano, ang keyword, dumaan, 'di ba?
Kumbaga 'di ba? Oo, dumaan, napagdaanan na, oh, 'di ba?
Oo. Parang ano lang siya, eh, dapat chapter lang siya ng buhay mo, 'di ba? Hindi naman
Mismo, mismo.
habambuhay, puro party.
Eh, 'yun nga, nabanggit mong gano'n. Naapektuhan 'yung ano 'ko, naep naapektuhan 'yung relasyon ko sa mga iba kong kaibigan.
Oh.
Alam mo yun?
Anong sa nung ano paraan?
Ayun, parang dati kaibigan ko sila tas parang napansin ko iniwasan ako.
Oh.
Parang
Kasi, hindi ka na madalas mag-ano, mag-party, gano'n?
Oo. Hindi, hindi yun baliktad parang, party ako nang party
Oh, baligtad. Oo sila yung sila yung umiwas sa'yo.
Oo, na parang, siyempre katulad ng sinabi mo kanina, 'di ba? Magandang kasama mo rin na kaibigan hindi mga trabaho din, 'di ba?
Mm. Oo.
Ngayon kung puma-party ka, okey lang yun, paminsan-minsan pero ako kasi, ako nun sagad. Hanggang sa, na
Lubos-lubos, 'no?
Naapektuhan yung yung relasyon ko sa kanila dahil sabi nila sa'kin.
Hmm.
Alam mo yun, parang Ayoko na naming kasama kasi, parang "parang nagiging bad influence ka, eh." Parang gano'n, parang yaya ka nang yaya uminom. 'Di ba, 'di ba, tapos 'di ka naman nagtatrabaho parang, parang 'di kal parang 'di ka tumatanda.
Oo, tama. <laughs> Oh. Hmm.
Nasapul ako dun.
Tama. Tama.
'Di ba? So, apektado ako dun.
Oo, malamang. Kasi ano eh. Mahirap, mahirap din kasi yan sa mga kaibigan mo 'di ba? Na lagi kang nagyayaya. Tapos, sila nagtatrabaho, parang mafi-feel din nila na, oh, siguro ano hindi ako masyadong nakakapag-enjoy. Kasi puro lang ako trabaho 'di ba? Pero ano, eh, kailangan magtrabaho, eh. So, 'pag yung isang kaibigan mo yaya ng yaya, parang hindi maganda sa ano 'di ba, sa kalooban.
Kaya Oo. Oo. Yan. Oo, oo. Yun nga. Oo. Eh, pati kasi ngayon, eh, may asawa na tayo, may partner.
Tsaka Oo.
'Di ba? O, may magugustuhan ba ng partner, na mag
Iba-iba ng mga prayoridad. Oo, kailangan, <chuckles> lalo na yun, 'di ba?
'Di ba? O, anong sasabihin ng partner mo, "Nu 'yan tropa mo yan, laging niyayaya kang uminom, eh, may pamilya ka na." O
Oo. Ayan, di hindi talaga magandang impluwensya.
'Di ba? So, maganda talaga. Tawag dito, kung gusto mo talagang 'di maapektuhan yung yung relasyon mo sa kaibigan
Hmm.
kailangan tawag dito, maayos din yung pamumuhay mo, 'di ba? Kasi kung trabaho ka naman ng trabaho, a pakiramdam ko maiin 'di, pakiramdam ko lang, ah, maiintindihan ng kaibigan mo yun, halimbawa, kunyari, pareho kayong me ta tayong dalawa, pareho tayong may trabaho.
Oo. Pangit din, 'no. Mm. Oo.
Tapos nakikita naman natin responsable tayong dalawa, 'tas niya niyaya kita na halimbawa na, "Tara, ano tayo, party tayo." Tapos sasabihin mo sa'kin na
Mm. Mm.
"Ano, hindi tayo puwede ngayon mag-party kasi meron kaming lakad ni misis, eh." Mai maiintindihan ko yun, 'di ba? Pareho naman tayong may trabaho, alam mo yun. Pero ib ib iba yung kanina, yung para bang party ka lang ng party, wala kang iniintindi, 'tas yung kaibigan mo
Oo. Oo. Tama, tama. Oo, <chuckles> kami nung ano, nung iba kong mga kaibigan ganiyan, kasi meron na kaming mga mag-partner, 'di ba? So, 'pag hindi makapag-party alam na, understood na 'yan na
Hmm. Oo, hmm. Tama. Oo.
si misis, 'di ba, kailangan ng oras din, so hindi na kailangan mag-explain gaya ng dati na, "Oh, ba't ganiyan, ba't hindi ka na nakikipag-party sa'min?" Ngayon a alam na nila, 'di ba?
Si ganit oo, mm. Tama, tama. Oo. 'Yon. Oo, balanse lang talaga dapat, 'di ba? So, pati ano, tawag dito, trabaho ka, oo, pagkatapos magtrabaho ng pagkatagal-tagal, sa weekend, party naman sa kaibigan. Oh,
Oo. De Party, ayan. Ayan, ang magandang balanse. <chuckles>
'Yo oh, teka lang, ah, papaalam muna ako, ah, at kasi
Ah, sige, sige. Hinahanap ka na ni Misis. <laughs>
Pa-party na ako. Tapos na tapos na ako magtrabaho. <laughs> Salamat, ah, salamat.
Ah, sige. Enjoy, enjoy, ah. Ingat.
Sige, ikaw rin, salamat.
Salamat.